Fala sobre pequenas mudanças que todo mundo pode adotar já.
Então, eu acho que pequenas mudanças que todo mundo pode adotar já, eh, são interessantes e eu iniciaria como atividade física, sabe?
Hum. Com certeza. Olha, boa.
Uhum, porque é uma mudança que não precisa ser radical. Ninguém precisa já iniciar uma atividade física muito longa ou muito intensa, mas que
Com minutos, com minutos? 15 minutos já basta? Ou teria que ser um pouco mais?
Exato. Uhum. Eu eu acredito que uns 30 minutos seria o ideal de uma atividade que não fosse mui de muito impacto, né, eh, pode ser uma uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, né.
Hum, meia. Para o começo. Todos os dias, meia hora?
Então, se eu se a pessoa tiver tempo, seria o ideal que ela conseguisse fazer pelo menos todos os dias. Mas eu acho que de 3 a 4 dias por semana já dá uma disposição diferente. Eu te falo isso, eh, por uma questão de experiência própria, sabe. Tem uns 4 meses mais ou menos atrás, eu comecei a iniciar a fazer uma atividade física que
Oh. Conta. Uhum. Antes você não fazia ou ou é uma diferente?
Então, não fazia, não fazia atividades, não fazia nada, então, sedentário, aquela pessoa mesmo de de ficar ou ou no sofá, quando não tá trabalhando ou fazendo alguma outra coisa que que seja mais em repouso. E que não é ruim, eu acho que a vida é feita de momentos e a gente não pode se cobrar também, eh, o tempo todo, né, eh, m
Nada. Hum. Sedentário. Hum. Uhum. Com certeza. Que fez você mudar isso 4 meses atrás? Que que aconteceu na tua vida que você tomou essa decisão?
<smacks lips> Então Olha, eu acho que o que aconteceu, hum, foi um um uma série de fatores, né, foi o somatório. Porque eu já estava insatisfeito em relação a a como as roupas estavam caimento em mim, por exemplo, eu estava me sentindo cansado com muita facilidade. Eh, hoje eu moro em outro país, né, eu me mudei do Brasil, eu tô morando na Holanda, e aqui muitas coisas são feitas, se não todas, de bicicleta.
Hum. Hum. Claro. Uhum. Oh.
Pessoas vão fazer compras de bicicleta. Já tem a a mochila que acopla, né, ali na na no na garupa da bike.
As ruas são adaptadas também?
E isso, as ruas adaptadas, muitas ciclovias, os sinais bem sinalizados. Então, assim, eu e, eh, estava com o ritmo da cidade, sabe?
Que interessante. Uhum.
E eu estava falando, assim: "Não, não é possível. Eu tô morando aqui, eu tô tendo uma bicicleta, em vez de estar me sentindo mais motivado e com mais energia, eu tô me sentindo mais cansado". <chuckles>
Uhum.
Então
Algo as aham, algo não não não ia bem aí, né, algo não estava encaixando nessa história.
Exato. Exatamente, e aí foi o meu start. Eu falei: "Olha, eh, tem muitas coisas e" que que naquele período que eu estava passando e que eu não tinha como resolver tão fácil, e aí eu falei assim: "Olha, qual é a única coisa"
Uhum. Horário de trabalho, às vezes também dificulta. Hum.
Exato. Horário de trabalho dificulta a rotina, às vezes de no no transporte a depender de se eh, hum, e e ne ne nesse período eu estava trabalhando em uma outra cidade, então eu precisava pegar transporte público. Então são todas essas, eh eh, essas peque esses pequenos estresses que podem acontecer no dia a dia, né. Eh, então eu falei assim: "Olha, alguma coisa tem que mudar e é a única coisa que depende de mim nesse momento é a atividade física, que não depende de outra pessoa ou de outro fator".
Ah. Sim. Exatamente. É você falar: "Olha, eu acordo às vou vou por um exemplo, né, eu acordo às 6h da manhã, então eu vou acordar meia hora antes e vou fazer algo. Foi por aí?
Uhum. Hum. Exato, foi exatamente assim. Eu fui adaptando, eu disse assim olha, eu vou é é é e e foi como eu te disse no início não não não me iniciei fazendo uma atividade de mu de de de muito peso com uma carga é que não desse foram realmente 30 minutos iniciais, falei: "Olha, eu vou na academia, eu ainda não vou pegar nenhum peso. Eu quero é fazer um cardio. Eu quero ver como é que o meu organismo vai responder. Porque eu andava cansado, né?
Hum. Uhum. Olha, interessante, né? Você fez, eh, com cabeça, né, até ver como o teu corpo responde.
Uhum. Exato, fui analisando e aos poucos, sem perceber, eh, uma mudança pequena e simples hoje em dia, eh, já faz parte da minha rotina, sabe?
É um hábito que voc
É um hábito.
que se está ce está aí na tua vida já. Que se você não fizer, você sente falta?
Uhum. Sinto sinto falta totalmente. Tanto é que nos dias que ou por conta do trabalho ou por questões pessoais mesmo, quando eu não consigo ir no no horário da manhã, que é o que eu já me adaptei a ir, eh, eu tento me programar e encaixar para fazer em um outro momento do dia, sabe, pra não, eh, perder a a aquela aquele ciclo. Que aí hoje em dia
Olha. Uhum. E isso só tem 4 meses que você começou e você já sente que tem mais energia, se sente melhor. A roupa a roupa já cai melhor?
Isso. Já. Eu já sim. Exatamente, já já estou chegando lá, sabe. Ainda tem passos a a a serem dados, mas, por exemplo ja m
Olha! É po Não, com certeza isso é pra longo tempo. Mas se você para pra pensar 4 meses não são muitos, né. Já pra uma pessoa se sentir bem, olha, isso é inspirador.
É. Uhum. Exato. Uhum, mas olha, os efeitos, é, exato, mas os efeitos eu acho que eles já começam. Eu já comecei a me sentir bem. Eu acho que a partir da 3ª semana de atividade, porque nas 2 primeiras era só dor. Eu ficava todo quebrado. Eu falei não, não é possível eu eu eu eu não fui feito para isso, não vai dar certo. <laughs>
Olha que interessante. Uhum. <laughs> Uma coisa que é para eu me sentir bem, eu estou aqui sentindo, mas era a dor de de trabalhar parte do teu corpo que você nunca tinha trabalhado, né. Não era uma dor, assim, insofrível, né?
<laughs> Exato. Uhum. Não não não é aquela dor mesmo do corpo falando: "Oxe, o que está acontecendo?" Porque a gen o realmente o corpo, ele fi o o o o os músculos, as a a os nossos membros, eles ficam mais relaxados, né. E aí, quando se veem em uma situação de impacto, eh, a gente sente mesmo. Mas na 3ª semana já já dá para se sentir bem, não em relação a caimento de roupa e tal, mas em relação à à disposição é, para o dia, eh, e outros tipos de
Oh. Sim. Olha. Que é tão importante, né. Para começar o dia assim, com energia, você mesmo comentou que você estava ali sempre no sofá ou cansado e agora já me comenta que tem energia.
Isso. Exato. Uhum. Isso. É é diferente. E outra outra coisa também, sabe, de em relação a pequenas mudanças que eu poderia dizer assim que, eh, fazem uma diferença no dia a dia, eh, seriam as notificações, que hoje em dia a gente é bombardeado de notificações nas telas, né. Eh, no celular, eh, sejam notificações de às vezes até na na televisão, né, uma propaganda. Então eu acho que desativar as notificações e tentar, eh eh, ficar o menos dependente possível de de desses bips dessas vibrações que a gente tem recebido no dia a dia também ajudam na nossa concentração.
Tá mais feliz? Uhum. Sim, conta. Quais? Ah. Uhum. Olha. Até a escolher um momento do dia para ver e buscar a tua informação, né, em vez dela che porque ela te chega assim, t como você disse, do celular, da televisão, ou talvez se você está até no ônibus, e ver, assim, aquela, eh, a notificação ali, aquelas publicidade. Então, você está sendo bombardeado todo o tempo com informação, que você não busca.
Exato. Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. Então é uma das coisas que eu tenho ficado até atento também a tentar, eh, diminuir ao máximo as notificações, porque e e a na maioria das vezes, eu acho que até eu não não sei percentualmente, mas se eu fosse chutar, um um 80% das notificações no u u são desinteressantes, não é nada que realmente a gente esteja precisando.
Uhum. Nossa. Uau, isso é um porcentagem bastante alta, né. oitenta por cento, quer dizer 20% do que você recebe, pode se pode ser que te ajude em algo, mas 80% é lixo.
Uhum. Exato, eu concordo totalmente. E é grande. Exatamente. E, eu acho que a vida, e principalmente para nós que somos as adultos, é mais fácil da gente realmente gerir isso e e tentar, eh eh, não se levar, né, e e, eh, pelas notificações e e até mesmo ah, eh eh, joguinhos que às vezes aparecem, enfim. Mas para quem é mais novo, crianças e adolescentes, eh, que ainda estão ali em formação, e que precisam às vezes de concentração para muita coisa, as notificações é complicado. Eh eh, é uma coisa que eu acho que
Uau! É grande, né? Essa porcentagem. Uhum. Uhum. Sim. É complicado. Porque para olha para onde olha, tem tela, né.
Uhum. Exatamente.
Até os colégios, já hoje todos já funcionam com o computador. Então tudo é fazer uma educação mesmo, né.
Uhum. É, exato. É se adaptar e tentar filtrar o o o só o melhor, né. E e tentar excluir aquilo que pode ser excedente, pode prejudicar a gente.
Hoje você chega em casa, por exemplo, depois de o trabalho de noite, você tem um horário, assim, para deixar de ver a tela, o telefone, aquele momento assim: "Agora eu vou desligar o telefone", ou você não faz isso?
Então, eu não faço. Mas, eu tenho, eh, o o o as minhas manias em relação às notificações, né, que eu acabei pegando. Que são, por exemplo, se eu tiver assistindo um um seriado, uma série, eh, eu desligo todas as notificações. Eh, porque
Uhum. Uhum. Ótimo, nada p vai interromper esse momento.
Né. Que a gente precisa ter aquela concentração, até mesmo para relaxar, pra poder realmente ir v i ir a fundo na história que está sendo contada. Então, é uma coisa que eu faço. Se eu tiver
Uhum. Ah
Hum.
Até que tu pode, né, tá ali, vendo a série, entra uma notificação, nessa notificação de repente, você pode até entrar numa rede social, sem que automaticamente, né. Já aconteceu contigo?
Exato. E acontecia direto. Uhum. Acontece muito. Sim, acontecia sempre. Eh, então s foi uma pequena mudança, mas que já faz uma diferença no sentido da concentração, eh, nos estudos. Exato.
Olha, hum. É uma mudança simples, porém bem efetiva.
Uhum. Totalmente. Porque, eh, e e aí eu sigo isso, ge ge eh, também se eu tiver estudando alguma coisa. Eu eu ainda tenho aperfeiçoado e hoje em dia eu já já falo inglês fluente, mas eu ainda quero que fique mais natural, que seja uma comunicação é um um um pouco mais assertiva, né. Porque eu ainda tenho algumas dificuldades. Então, no momento de o
Olha. Uhum. Ah. Sim. Não, você, eh, falar um outro idioma, com certeza, né. No você sempre vai aprimorar, não tem jeito.
É. Não Exato, sempre tem alguma coisa pra se aprender nova, uma expressão. E assim, eu tenho utilizado a mesma técnica nesses momentos, notificações todas desligadas pra concentração ser maior, né. E já é uma mudança que faz diferença quando eu vou ver no no rendimento, no que eu realmente consegui aprender. Eh.
Uhum. Uhum. Tá, você tem a notificação desligada e você também coloca no silêncio? Por exemplo, as ligações que ent pra quando entram assim? Ou você atende atende?
Sim. Eu coloco, hum, eh, no na função, eh, não perturbe. Que se a pessoa tentar ligar 1 vez, dá na caixa, se ela tentar pela segunda, aí a ligação chama, po
Uhum. Hum! Ah, porque uma da segunda vez pode ser algo muito importante, né?
Exato. Então, assim todo mundo, eh, o o o as pessoas, né. Do meu ciclo que que, às vezes, me ligam, elas já sabem se tentou 1 vez e não deu certo e for realmente algo que é desnecessário naquele momento, pode tentar de novo que o celular chama. E aí, eh
Que interessante. Uhum. Olha, que interessante isso! Você é o próprio telefone que tem? Ou é um aplicativo que faz isso?
Isso! Não, o próprio telefone. É é uma fu uma das funções dele, né. E aí, eu sempre coloco essa função quando eu tô fazendo algo assim, eh, eh, ma mais importante a desconcentração e de noite também, porque acordar É. Imagina, acordar com o telefone tocando, gente, meu coração já vai na boca <laughs> <laughs> É. Imagina! <laughs> Não, não pode. De jeito nenhum.
Olha. Pra dormir? Hum. <giggles> Ai, foi engano. <giggles> "Ui! Desculpa, liguei errado". <chuckles> Você comentou que tá fora do do Brasil, né? A diferença horária é muito grande, daí aquela pessoa liga ali, de tarde, às 16h e tu "Pô. Tô dormindo".
Uhum. Isso. Exatamente. E aí, a gente já toma aquele susto. Então é inte é importante fazer realmente essa gestão de notificação pra não prejudicar a nossa rotina, né. Deixar tudo fluir de um jeito melhor. E
É, é saudável, né. Você usa a tecnologia porque não tem jeito, a tecnologia tá aí e em certo modo, a tecnologia é uma coisa maravilhosa que ajuda muitas pessoas, porém, saber colocar limites, né?
Uhum. Uhum. Uhum. Exato. Exatamente.
Foi o que você a foi adotando essas pequenas mudanças no teu dia a dia, foi vendo que isso funcionou e ficaram. Aí estão, né?
Hum. Exato. Exatamente. E e ainda continuo procurando, eh, por por pequenas mudanças que possam realmente fazer diferença, porque é é é sempre uma oportunidade de a da gente aprender mais, né. E de acrescentar alguma coisa de positivo para a gente, para os outros.
Isso mesmo. Até no bate-papo, né, com aquele amigo, tu pode contar: "Olha o que eu fiz, eu tô aqui fazendo esporte. Eu tô fazendo isso, o que você acha?". E já vai ia Essa pessoa já adota isso, né?
Hum. É. Exato. Uhum. Uhum. Totalmente. É bom. Influencia, né. Acaba <giggles> compartilhando a coisa boa.
Isso mesmo. Olha, adorei saber um pouco mais de ti. Muito obrigada por compartilhar comigo.
Eu que agradeço, foi ótimo.